ยาวมากเลยค่ะ ตั้งยี่ สิบ เป๊ะ <chuckles>
อืม เออ จริงอะ บางครั้งไม่ นี่ไม่ใช่แค่ 20 ด้วยนะคุณ
ค่ะ ใช่ ถ้าบ้านแพง ๆ
เพราะว่าเราไปรีไฟแนนซ์อีก <chuckles>
อา <chuckles> รีไฟแนนซ์ด้วย
อืม เออ แล้วคุณคิดว่า พอเป็นหนี้เนี่ย ถ้าเรามีการจัดการเงิน มีการวางแผนการเงินในชีวิตประจำวัน หรือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ย คุณคิดว่ามันจะทำให้เราแบบ อ่า ล ลดการเป็นหนี้ได้ไหมครับ?
อืม เหรอ? อืม อา เอาจริง ๆ ก็เคยนะ เคย เคยจด เคยอะไรอย่างงี้
อืม อืม
พูดตามตรงเลย ก็คือว่ามันไม่ช่วยอะไร เลย
อ๋อ หมายถึงว่า คุณเคยจดบัญชีรับรายจ่ายใช่ไหมครับ?
ก็เคยอะค่ะ ทั้ง คือใช้เงินแต่ละวันต้องใช้ทำอะไรบ้าง ถ้าจะเหลือถึง สิ้นเดือน เพื่อที่จะเก็บ จะใช้ จะต้องใช้เท่าไร อะไรยังไงบ้าง ต้องจ่าย คิดแล้วก็เคลียร์ไว้ ว่า เออ หนี้บัตรเครดิตอันนี้ จดไว้ไปเลยว่า บ เดือนนี้ต้องจ่ายอะไรบ้าง บัตรเครดิต บัตรนู่น บัตรหนี้บ้าน อะไรอย่างงี้ แต่เอาจริง ๆ ก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะค่ะ ผลสุดท้าย ก็คือแทบไม่มีเงินเก็บอยู่ดี
อืม อืม อืม อ๋อ อุ๊ย งั้นผมว่าคุณต้องลองปรับเปลี่ยนนะครับ เพราะว่าตอนนี้นี่ต้องเรียกว่า ผมเนี่ยเพิ่งมาเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองครับ คือถามว่าผมเป็นเหมือนคุณไหม มัน มันก็เป็นครับแบบว่า เฮ้ย เออ เราได้เงินมาเนี่ย เงินเราก็ ก็หมดเหมือนกันครับ ถามว่ามันมีเหลือไหม ก็ ก็ไม่ ไม่มีเหลือ <chuckles> ถ้าพูด ถ้าพูดถึงความเป็นจริง มันก็ไม่เหลือนะครับ แต่ว่าเหมือนกับ คือเมื่อก่อนอะผมอาจจะรู้ตัวเองอะว่า อุ๊ย เราอยากรู้จังเลยว่าเงินเดือนเนี่ย เราได้มาเท่าเนี้ย แต่แบบเรามานั่งคิดย้อนหลังอะว่า ว่า เฮ้ย เงินเราหายไปไหนก็ไม่รู้อะคุณ คือแบบ คือมันหาคำตอบไม่ได้ครับ แล้วเราก็เหมือนกับเราจะมา psycho ตัวเองว่า เออ พอเราหาคำตอบไม่ได้อะ เหมือนเราแบบงงอะคุณ แต่อย่างของผมอะทำบัญชีรายจ่ายมาได้ประมาณ 2 เดือนแล้ว ใช่ไหม แล้วคือคำถามพวกนั้นน่ะ มันหายไป แล้วเราก็จะไม่ค่อยมานั่งเสียใจทีหลังอะครับ แล้วก็ผมรู้สึกว่า ที่มันเห็นชัดขึ้นน่ะ คือตอนเงินมัน เงินมันไม่เหลือก็จริงนะครับ แต่ว่าเรารู้สึกว่า เราได้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่างครับ อย่างเช่น เรารู้ว่าเราใช้เงินกับตรงนี้ไปกับอะไร แล้ว โอเค ตรงนี้มันจะเป็นการตัดสินใจให้ในอนาคตครับว่า โอเค งั้นเดือนหน้าเราจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลง เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการในชีวิตประจำวันลง เพราะว่าเราดูแล้วว่า เออ เราเสียเงินกับส่วนนี้ไป ค่อนข้างเยอะนะ ถ้าเราลดตรงนี้ได้ มันจะส่งผลกับชีวิตเรายังไง อะไรอย่างเงี้ย
อืม <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อันนี้คือไม่ได้จัดการเป็นบัญชี แต่ว่าเอาเข้าแบงค์ไปเลย คือกันส่วนหนึ่งไว้เลย คือเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะ หุ้น หุ้นฝากประจำ ก็คือจะต้องฝากเท่านี้ทุกเดือน ก็คือ อันนั้นคือ เขาเรียกว่าอะ ไรอะ ปฏิบัติตัวเองแบบนั้นไปเลย
อืม อืม อืม อือฮึ อ๋อ ทำเป็นวินัยใช่ไหมครับ?
ใช่ ก็คือยัดเข้าบัญชีนั้นไปเลย ก็เก็บทุกเดือน ส่วนที่เหลือก็ ก็อาจจะเหลือไปเดือนหน้าบ้าง หรืออาจจะไม่เหลือบ้าง
อ้อ โอ้

โอ้โฮ ต่อไปนี้เราจะมีการซื้อรถ ผ่านแพลตฟอร์มบ้านส้มบ้านฟ้าเหรอครับเนี่ย <chuckles> โอ้โฮ โอ้โฮ รถญี่ปุ่นออกใหม่ ก็คือลงขายในบ้านส้มแล้วครับ ผมว่าต่อไป <chuckles>
<chuckles> <chuckles> ใช้มือถุงมือถืออะไร ก็ คือซื้อไปก่อนผ่อนทีหลัง อะไรอย่าง งี้ <chuckles> ผ่อนรายปีไป
อุ๊ย แต่ผม แต่ผมว่า แต่ผมว่าอีกอย่างหนึ่ง ที่มันทำให้อันนี้ ก็คืออย่าง อย่างล่าสุด ไม่รู้ว่าคุณเห็นไหมนะ? แต่ว่าเหมือนทุกวันเนี้ย ร้าน พูดถึงมือถืออะ ร้านขายมือถือเขาแบบว่า มีผ่อนบัตรประชาชนใบเดียว คุณเคยเห็นไหม?
ค่ะ ค่ะ ใช่เลย
เออ
แต่ แต่ไม่รู้ว่ามันได้จริง ๆ หรือเปล่า? มันได้จริง ๆ ไหมคะ?
ได้ ได้ ได้จริง ๆ ครับ เพราะว่าดอกเบี้ยมันแพงมากครับ แล้วก็ที่มันได้เพราะว่า คือ ค โทรศัพท์มือถืออะ มันจะมีการล็อกสัญญาณ แล้วก็ล็อกเบอร์อยู่ครับ อย่างเช่น อ่า สมมุติเป็นมือถือยี่ห้อ เอ่อ ผลไม้ เขาก็จะมี อ่า ไอดี ใช่ไหมครับ ที่ เรา ก็คือทางเจ้าของเครื่องอะ เขาอาจจะใส่ไอดีไว้ครับ แล้วก็ให้คุณใช้ปกตินี่แหละ แต่ว่าถ้าเดือนไหนคุณไม่จ่าย เครื่องมันก็จะล็อก แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับ
อ่อ อ๋อ อ๋อ ค่ะ อ๋อ มีอย่างงี้ด้วย อ๋อ นี่คือไปซื้อที่เป็นตามร้าน ที่ ไม่ใช่แบบขึ้นห้าง อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ อา เออ ใช่ครับ เพราะว่าทางห้างนี่ เขาน่าจะสั่งล็อกเครื่องได้จาก serial number อยู่นะครับผมว่า
อ อือ ห้างไม่เคยเจอบัตร บัตรใบเดียวเนาะ ส่วนมากห้างเขาจะเอาบัตรเครดิต
อา ใช่ครับ แต่ว่า คือเขาก็เปิดโอกาสให้คนมีโอกาสได้เป็นหนี้เป็นสินกันเพิ่มมากขึ้น ด้วยการใช้บัตรประชาชนใบเดียว <chuckles> เออ แล้วพอผมพูดอย่างงี้นี่ คุณพอจะแบบมีไอเดียไหมครับว่า ทำไมคนเราถึงเป็นหนี้เป็นสินกันอยู่ทุกวันนี้?
อืม อา ใช่ <chuckles> ก็คงจะตามนี้ล่ะมั้งคะ เพราะว่าเทคโนโลยี ออก ใหม่ก็ เยอะ อยากได้ก็เยอะ ความจำเป็น คือเดี๋ยวนี้ ไม่ ไม่มีก็ไม่ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือจะแค่ปุ่มกดก็ไม่ได้ เพราะว่า เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งรับงานทำงานไรก็มือถือ
อืม อืม <chuckles> เออ

บางครั้งก็ยังใช้มากกว่าคอมด้วย ซ้ำ อือฮึ เพราะฉะนั้น มัน ก็ คือถ้า ยิ่งซื้อรุ่นดี มันก็ยิ่งทำงานได้เยอะมากขึ้น อันนี้โดยส่วนตัวนะ
โอ้ อันนี้ อืม เออ ใช่ครับ
เพราะว่าคือใช้รุ่นที่มันต่ำกว่านี้เนี่ย มันตัดไม่ ไป <chuckles> ทำงานก็ไม่ได้
อ๋อ อ๋อ เขาเรียก เขาเรียกว่า เป็น เป็นความเจ็บปวดทางอารมณ์ใช่ไหมครับ? <chuckles>
<chuckles> ทำงานไม่ได้ คือเราก็ต้องพยายามซื้อเครื่องใหม่ขึ้น คือ ก็โอเคจริง ๆ คือว่าพอซื้อเครื่องใหม่ขึ้น มันก็ เอ่อ ทำงานได้เล่นขึ้น ได้ไวขึ้น วันนั้นแทบไม่ต้องเปิดคอม ก็คือทำงานได้
<chuckles> อืม โอ้ อ้อ จริงครับ
แล้วก็คือ ส อาจจะเป็นสาเหตุที่เราเป็นหนี้ ค ก็เพราะอย่างงี้เปล่าวะ <chuckles>
<chuckles> โอ้ โอ๊ย! ผมว่าอีกสาเหตุหลัก ๆ หนึ่งนี่น่าจะเพราะว่า เอ่อ เศรษฐกิจบ้านเรามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับ แต่ว่าคน คนอย่างเรา ๆ เราเป็นพวก เอ่อ เรียกว่าเป็น เอ่อ วัตถุนิยมครับ
อืม
อย่างเช่น บ้านกับรถนี่ใคร ๆ ก็อยาก มีกันทั้งนั้นครับ แล้วถ้าเป็นพนักงานธรรมดาเนี่ย คุณลองคิดดูสิว่า เราจะเอาเงินไหนไปซื้อบ้านเงินสดกันครับ? <chuckles>
อา รถ ใช่ค่ะ <chuckles> เอาจริง ๆ ไอ้บ้านเนี่ยไม่ได้จำเป็นสำหรับตัวเอง เอ๊ย! ก็คือ ก็จำเป็น มีที่ซุกหัวนอน แต่คือรถเนี่ย
หรือทำ ฮึ? ครับผม อือ
คือโดยส่วนตัวเนี่ย คือเคยทำงานออฟฟิศปกติ ไปทำงานถึง ก็ไกลเหมือนกันแหละ อยู่สมุทรปราการ อะไรอย่างงี้ แล้วคือไปกลับเนี่ย ใช้เวลามากกว่าที่ทำงาน เวลาทำงานอีก
อืม <chuckles> ครับผม
เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อรถ อืม ก็คือต้องต่อรถไฟฟ้า ต่อรถเมล์ก็แล้ว โอ้โฮ นานมาก กลับมาถึงบ้านประมาณเกือบ 00:00 แล้วต้องออกไปทำงาน 05:00 <chuckles>
อืม อืม อืม อืม โอ้โฮ โอ้โฮ อันนี้คือเรียกว่าคุ้ม คุ้มกับเงินที่ได้ไหมครับเนี่ย? <chuckles>
เศร้ามาก ก็ ก็คุ้มอะค่ะ แต่ว่า คือถามว่า นี่ก็คือเหตุผล ที่เป็นหนี้ก็คือต้องยอม ซื้อ รถ เพราะรถคือประหยัดเวลาไปได้อีก ไม่ต้องออก 05:00 ก็ไม่ต้องถึง
อืม อืม โอ้ แต่อย่างงี้เราก็เรียกได้ว่า มันเป็นหนี้ที่เราก็ควรค่าแก่การจ่ายครับ เพราะว่าจริง ๆ แล้วการมีรถเนี่ยมันก็ เอ่อ มันไม่ได้แค่เราใช้ไปทำงานเนาะคุณ แบบบางทีเราจะไปนั่นไปนี่ หรือเราจะออกต่างจังหวัดไปซื้อความสุขให้ตัวเอง แบบอย่างไปเที่ยวบ้างเงี้ย ผมว่ามัน มันก็โอเค แต่ที่ผมหมายถึงคือ <chuckles> แต่ที่ว่าหมายถึงคือแบบว่า ด้วยความที่เราเป็นแบบว่าพนักงานเงินเดือนนะครับ บางคน แล้วแบบว่า จริง ๆ เราก็ต้องมีบ้านเนาะ มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง
เที่ยงคืน อืม ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ เพราะว่ารถเมล์ไม่เวิร์ก <chuckles> อืม
ก็บ้านก็ผ่อน ผ่อนแพงครับ ร เรียกว่าไม่แพงเท่าไรหรอก แต่ว่าเป็นการผ่อนระยะยาวเสียส่วนใหญ่